Ja, hallo. Ich, äh finde mich oft in einer Situation, wo ich, äh, auf äußere Anreize reagiere, statt so auf meine innere Motivation und meinen Ansporn, äh, zu hören. Und, äh das führt immer zu oder oft, nicht immer, aber oft zu Frustration und und, äh, ja, wenig Freude, die ich damit verbinden kann. Und, ähm, in den Momenten aber oder in den Situationen, wo ich, äh, auf, äh, meine innere Motivation, ähm, höre und auch danach reagiere, dann gelingen mir die Dinge besser. Ich habe mehr Freude daran. Ähm, die Reaktionen der Mitmenschen, ähm, sind, äh, viel besser. Ähm, also ist alles positiver. Äh, nur passiert mir das immer wieder, dass ich auf äußere Anreize reagiere. Das hei was was was bedeutet das? Ähm, ich lasse mich von, äh, Dingen anleiten die scheinbar, äh, wichtig sind, aber mir gar nicht entsprechen oder ähm ja, so 'n 'n bisschen so wie wie 'n wenn ich 'ner Illusion, ähm nachgehe, die gar nicht, äh, d mit mir zu tun hat, die gar nicht ich bin.
Mhm.
Ähm
L lass mich das vielleicht ganz kurz etwas einordnen, damit ich 'n besseres Verständnis dafür bekomme, ne? Also, du sagst, dass du eher von äußeren Einflüssen motiviert wirst, anstatt aus dem Inneren heraus. Kannst du das vielleicht mal an 'nem konkreten Beispiel festmachen? Also, vielleicht etwas aus der jüngsten Vergangenheit?
Ja und Ja. Ja, ja, okay, äh. Muss ich kurz darüber nachdenken. Äh, welches Beispiel? Ähm ja. Das, äh, passiert mir ja in in j in ganz vielen f unterschiedlichen Ebenen au auch was, äh in meiner, ähm, Beziehung. Und da ist zum Beispiel fragt mich meine, äh, Frau äh, da ist ein Anlass und sie fragt mich: „Ja, willst du denn nicht mitkommen?“ Und eigentlich habe ich gar keine Motivation dazu und ich möchte lieber, ähm, etwas machen in der Zeit, äh, was für mich stimmig ist. Und ich weiß aber, dass dieser Anlass für sie, äh, wichtig ist. Es ist aber völlig unwichtig, dass ich dabei bin. Und, ähm
Mhm.
ich könnte ihr auch sagen: „Ähm, ja, geh du doch alleine“ und, äh und sie würde das auch total annehmen, aber ich finde mich dann in dieser Situation oder so habe ich mich in dieser Si Situation wiedergefunden, dass ich gesagt habe: „Ja, ich komme mit“, aber gefühlt habe ich: „Eigentlich, hm, ist das nicht das, was ich wirklich möchte.“
Ja. Okay, also, so lässt es sich zumindest schon mal 'n bisschen besser einordnen. Ähm, lass uns vielleicht bei diesem Beispiel auch bleiben, ähm. W wenn deine Frau oder wenn du sagst: „D da könnte deine Frau auch alleine hingehen"
Mhm.
ist es denn von dir aus dann so, dass du also, dass du auch gar nicht stattfindest bei dem, wo ihr hingegangen seid? Also, du du kannst wirklich dich in die Ecke setzen und deine Frau ist da komplett allein beschäftigt oder ist es schon so, dass ihr dann auch den Abend dort gemeinsam verbringt?
Nein, wir verbringen den Abend schon gemeinsam. Also, das wir haben ansonsten 'ne super Beziehung, ist auch alles in Ordnung. Aber das sind so so Dinge, die mit mir selbst zu tun haben, gar nicht so mit ihr.
Mhm. Ja. Aber das ist natürlich also, kann man zwiegespalten sehen, ne? Also, jetzt in dieser Situation. Auf der einen Seite sagst du und das ist auch völlig legitim: „Ich habe da eigentlich keine Lust zu, ich würde eigentlich grade gerne 'Nein' sagen und mein eigenes Ding machen“, was völlig okay ist, wie gesagt. Auf der anderen Seite hast du dich dazu entschieden, tatsächlich mit deiner Frau mitzugehen, obwohl alles dagegen sprach für dich. Ähm, ist das 'ne Form von Unterstützung, die du dann für deine Frau quasi gibst? Also, ist das auch gut und mag mö als mag sie das? Ist sie ist sie, ähm wie soll man das ausdrücken? Ist es für sie vielleicht auch besser, dass du dabei bist?
Also, in der, äh, speziellen Situation, hm, hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Aber die ich glaube, ähm, dass es ihr schon Freude macht, dass ich dann dabei bin.
Mhm.
Hm, und, äh, es aber auch jetzt, hm hm, gar nicht, äh, tragisch gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre. Also, es ä wäre für sie jetzt kein Riesenunterschied gewesen. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich ähm, dann quasi ihren also, diesem äußeren Anreiz oder d ihrer Motivation, äh, da teilzunehmen, dann für mich übernehme, obwohl ich das ja gar nicht so, hm wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gar nicht möchte und, äh, das passiert mir ab und zu.
Ja. Okay, du sagst: „Ab und zu“. Ähm, das heißt, es gibt aber auch schon Situationen, wo du wirklich sagst: „Nein, da habe ich keine Lust drauf“ und dann machst du dein eigenes Ding oder kommt es selten überhaupt zu solchen Situationen?
Ähm. Ich würde jetzt, das ist 'ne gute Frage, ich würde sagen, das, äh, kommt vielleicht so halb, halb vor. Also, es gibt schon Situationen, wo wo ich dann ganz klar weiß: „Also, ne da das möchte ich nicht. Das ist gar nicht meins." Und das ist dann auch in Ordnung. Ähm, es sind die Situationen, wo es nicht so ganz klar ist oder nicht so nicht so eindeutig für mich, wo wo ich, m m so diesen anderen Aspekt also, es ist so, als würde ich dann, äh das übernehmen, was der andere Mensch an Motivation hat. So kommt es mir zumindest vor.
Ja, was natürlich vielleicht müssen wir das Thema auch von 'ner anderen Seite angehen. Also, d b das ist natürlich innerhalb einer Beziehung auch kein schlechter Charakterzug, ne? Genau das zu machen, was du grade beschrieben hast, die Motivation deiner Partnerin zu übernehmen, um einfach nur dabei zu sein, weil du sagtest ja: „In der bis also, in der einen geschilderten Situation ist es schon so gewesen, dass sie sich darüber gefreut hat“. Man kann auch die den anderen Aspekt sehen un und das deine Entscheidung liegt halt jetzt daran, welchen Weg wir grade weiter besprechen wollen. Ja weil äh, es ist natürlich auch richtig, einfach für sich selbst zu sein, weil du bist dir ja als du bist dir ja der wichtigste Mensch. Also, dei deine Entscheidung für dich ist sowieso das Allerwichtigste und wenn du sagst: „Nein, ich möchte nicht dabei sein, ich möchte jetzt gerade was anderes machen und ich möchte das auch im Übrigen alleine machen“, dann ist das genauso richtig. Die Kunst liegt meiner Meinung nach darin, grade in einer Beziehung den Mittelweg zu finden, ohne dass jemand sich dabei gekränkt fühlt.
Mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe. Ähm, das ist, äh, ein ein 'n guter Input, ähm, weil ich gerade so darüber nachdenken musste, ja, wie oft kommt das vor? Und, hm Es ist ja auch etwas, wo ich denke, ich bereite ihr dann Freude. Also, d deswegen mache ich das ja dann, ähm, obwohl es vielleicht et nicht etwas wäre, was ich gemacht hätte, wenn ich alleine wäre. Und, äh, von dem her, äh, verstehe ich das und finde das auch gut, dass man ja in einer Partnerschaft, ähm, äh, sich entgegenkommt und auch mal, äh, dem anderen zu Li zu Liebe etwas tut. Das ist, äh, finde ich auch gut. Ähm.
Mhm. Mhm.
Hm. I
Es ist halt, ja, ich ich verstehe auch, warum du grade so mit der Antwort haderst, ne? Oder mit mit dem Gedankengang, weil, natürlich ist es auch so, dass man sich grade in einer Beziehung nicht verlieren sollte also, sich selbst nicht verlieren sollte. Das bedeutet, wenn natürlich solche Situationen regelmäßig vorkommen, du regelmäßig im Endeffekt auf deinen eigenen Impuls nicht hörst, ähm, da jetzt nicht teilhaben zu wollen, sondern immer wieder nachgibst und sagst: „Na ja, weil weil es ihr guttut, weil ich ihr damit eine Freude mache, mache ich da jetzt mit,“ dann ist das 'ne ganz andere Thematik. Aber, du hast ja selbst gesagt, das ist eigentlich 'ne Geschichte, die kommt gar nicht so häufig vor, aber sie kommt vor, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, ja, doch, d ähm, schon richtig verstanden. Äh, m m manchmal, hm, wenn ich so zurückdenke, dann kommt mir das Wort, w w wüsste ich gar nicht, was ich wirklich will, ähm, d und ich auch deswegen so hin und hergerissen bin. Also, de m ähm, als hätte ich manchmal den Zugang nicht zu mir selbst herauszufinden, was was ist mir in dem Moment wichtig oder in in dieser Entscheidung?
Mhm.
Ähm
Was ist dir denn wichtig? Also, wenn wenn du jetzt an die letzte Situation denkst, was ist dir wichtiger? Dass es deiner Frau gut geht in der Situation oder, dass es dir gut geht?
Hm.
Oder anders gefragt wann hast du das letzte Mal wirklich etwas nur für dich getan, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was was quasi andere wollen?
Oh. Das ist, glaube ich, ähm selten <chuckles> so. Ja, das ist, ähm
Ja. Liegt hie liegt hier vielleicht der Hund begraben, dass du viel zu selten Dinge für dich machst und deswegen grade in einer Situation bist, wo du quasi selber infrage stellst, ähm, ob du hier die ganze Zeit vielleicht nur Dinge für andere machst?
Ja, ich fühle gerade, das, äh, m m trifft es ziemlich, äh, gut, also, wirklich sehr gut. Hm. Ich ja.
Die Frage ist halt also, wie möchtest du dem begegnen? Weil und das ist ja guck mal, zwischendurch habe ich gesagt: „In einer Beziehung sollte man sich nicht aufgeben“, ne, niemals. Und na nach dem, was du jetzt geschildert hast, klang es am Anfang noch so, als seien das sporadische Themen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo du eigentlich feststellst: „Ich gebe hier die ganze Zeit, ohne auf mich selbst zu hören“. Und die Frage ist halt, wie lange möchtest du das noch? Du brauchst natürlich eine Lösung, um wieder zurück zu dir zu finden und mal was für dich zu tun.
Ja, ja, genau. Genau. Hm. Wie kann ich denn was wäre so 'n nächster Schritt? Das stehe ich jetzt gerade aufm Schlauch.
Also, wenn ihr eine funktionierende Partnerschaft habt und du hast ja vorhin gesagt: „Die Partnerschaft ist wunderbar“, dann ist natürlich das Wichtigste, genau darüber zu kommunizieren, ne? Dass man wirklich sich mal zusammensetzt, ähm, völlig also also, auch auch n nicht geplant oder so und jetzt da nicht irgendwie 'n Abendessen raus machen oder so, sondern einfach mal hingehen und sagen: „Du pass mal auf, ich möchte mal gerne wieder was für mich machen, beispielsweise b b sage ich jetzt mal, 'n Sport oder 'n Theaterabend mit mit Freunden oder vielleicht auch alleine. Und ich wollte dir einfach nur mitteilen, dass ich das nächste Woche machen werde“. Nicht um Erl Erlaubnis fragen, ne? Sondern wirklich, dass man sagt: „Du pass auf, so und so sieht's aus. Ich ich brauche die Zeit für mich. Ich möchte einfach mal 'n Abend das machen. Und, ähm, ich wollte dir nur sagen, es ist nächste Woche Mittwoch“ so.
Ja, ja. Ja, verstehe. Das, äh, fühlt sich sehr gut an. Das, äh ist, äh, glaube ich, genau der Punkt. Also, das, äh, ist so, was ich als Nächstes, glaube ich, äh, auch umsetzen werde. Das ist sehr hilfreich.
Mhm. Da wünsche ich dir maximalen Erfolg.
Dankeschön. <chuckles>